あのですね、年末になってきて、ちょっと中高時代の同級生と集まることになってるんですけれども。
はい。 おお、いいですね。はい。
うん。その集まりで、あの、どうやったらこう自分もね、みんなも居心地よく過ごせるかなということを
うんうんうんうんうん。
うん、ちょっと話を聞いてもらいながら、あの、もしいいアドアドバイスがあったらね、都度いただきたいと思ってます。
はい。 あ、わかりました。じゃあちょっと詳しいご事情など、お聞かせしていただいてもよろしいですか？
はい、あのどんなことから話すと伝わりやすやすいですかね？
えっと、まあ中高生集まりと言いました、まず、ま、いつ頃どんな形で集まるとかってあります？
あ、そうですね。あの、中高時代のあの、同級生と、まあ、4人ぐらいですかね。私も混ぜて4人ぐらいで。ま、あの、みんなすごい仲良かったグループなんですけれども、あの、それぞれが地方に行ったりとか、したので、えっと、それがもうみんな実家に戻るタイミングで
はい。 うーん。 はい。 はいはい。 うんうんうん。 ああ、と、あったんですね、タイミングが、ああ、はい。
うん、ちょっと、あの、ま、年末年始に帰ってくるから、あの、みんなで食事がてら
はい。 ああ。
うん、なんかその日は、あの、食事だけじゃなくて、ちょっとこう、なんだろう、あの、長い時間、ちょっとあの、ま、深夜通して、で、ひ次の日の昼ぐらいまで遊ぼうよみたいな感じになってるんですね。
うんうん。 アクティビティ的なことですか？ はい。 はい。 ああ、いいですね、はい。結構久しぶりに会われるんですか？そのしかたつすとは。
あ、そうですね。えっと、1年ぶりぐらいの人もいれば、ま、あの、家が近くてしょっちゅう会ってる人もいるっていう感じで。
うーん、はい。 ああ。それでも、て結構定期的結構、ていまで久しぶりという感じではないんですね。結構し
そうですね。あの、卒業してからもずっと仲いいグループで、とはいえ、ちょっと悩み事の一つがですね、あ、あの、高校生とか大学生位までは、や、みんながちょっと学部が違うとか、その程度で、ま、あんまりもう人って違いがないじゃないですか。うん、その後にどんな職業に就いたかとか、さらには、あの、早めに結婚をした、子供が生まれたとか、そういうことで、あの、それぞれがちょっと何て言うんですかね、当時とやっぱり、個々で、個々でこう差が出てくるというか、それが良い悪いに関わらずね、あの、出てきて、ちょっとこう、環境が変わってる感じはもうそれぞれ感じてるんですよ。
うーん。 うーん、うんうん。 あ、は、はい。 はい。 うーん。うーん、なるほど。はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 うーん。特にはい、と特にどこでそうそういうことを感じたのかなって、ちょっと気になったんですけど、それってちょっと何か思い当たるはい、ありますかね。
たとえ あ。はい、もちろんです。だから、えっと、とにかく、ええ、まだこう、結婚もして独身でっていう人と、あの、結婚してもう子供がが手かかってしまっているっていう人と、ちょっとこう、何て言うか感性とか、使える時間とか、そういったものが違うじゃないですか？
はい。 はい。 はい。 うーん、なるほどなるほど。 はいはいはい。
だから、あの、あ、こんな時間だから帰らなきゃっていう時もあったし、ま、使えるお金だったりとか、そういったもので、ま、それぞれが少し差が出てくるじゃないですか。
はい。 うーん。 ああ、なるん時間とお金、価値観がだんだん、違ってくるってことですよね。まあ、その一例ですけど、はい。
うんうん。 ええ、例えば、あの、1人だけちょっと、しばらくこう、結婚もしてないとか、彼女もいないとかなると、その差だ結構開いてくるなっていうのを感じていて、ま、なんかそそういう話ばっかしてると、ちょっとそういう、居心地が良くないパターンもあんのかな、みたいな感じで、ちょっと気になっていて
はい。 はい。 うーん、あ、もう、それはもう、なんか、前回とかの集まりでもう、薄々みんな感感じてるかなと思われるような状態だったんですか？
ま、例えば、一番最初に結婚して、あの、ていう子は、すごく縛られてるなみたいな空気感はあったんですよね。あの、なんかこう、定期的に連絡したりとか、ちょっと遅くなんのを遅くなることで、なんかあの、妻と揉めていたりとか、なんか電話で、「いや、ほんとに、あの、この集まりだよ」とか、なんかあの、弁解したりとか
はい。 ああ、なるほど、はい。 うんうんうん。 あ、なるほど。 うんうんうんうんうんうん、なるほどなるほど。
うん、でも、それがどんどん、バランスがそっちにみんな寄っていってよう
ああ、ちょっとそのその人がちょっと、いろいろやってるのを見ながら、ちょっと、あ、なんか、うん、ちょっと「申し訳ないな」とか、ちょっと、「大変そうだな、大変そうだな」はい、とういうことですかね。あ、すみません、はい。
あ、いえいえ、そういうそういうことではなくそういうことではなく、あの、まま、最初はなんかこう「大変そうだね」なんて言ってたんですけど、だんだんこう、結婚してる人が増えてきて、あの、みんながその、そっち側、要はあの、結婚してたり、子供がいる側にこう、なっていくというか。うん、そうなってくると、あの、ま、自分もその、結婚をしてなかったんですけれども、あの、2対2ぐらいな、ま、ごじゅっパーセントが結婚してて、残りがこう、してない自由人じゃないけど、そんな感じん時に、あ、ああ、なんかちょっとこう、そういう話ばっかこう、されてると、なんかす少しこう、居心地良くないということではないんですけども、なんか、あの
はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 うんうんうん。 うんうんうん、どう はい。 はい。 はい。
なんだろな、パパパパ界隈と、そうじゃない界隈みたいな感じで、ちょっとこう、噛み合わないなみたいなところもあったんですけど、あの
うーんうーん。 なんかちょ、疎外感的なものを感じられたっことですか？
そう、そういう疎外感と、まあ、仲良い集まりなんで、疎外感というわけでもないんですけども。まあ、なんかちょっと、うーん、なんかこう教育の話とかばっかされても、ちょっとついていけないなとか。あの、ま、まあ、話は聞くんですけれども、今回私もこう結婚して初めての集まりなんですね。
はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。あ今、い結婚されたんですね。うんうん。はい。
その はい。そうなってくると、あの、結婚してなかったりとかいう人が1人だけになっちゃうので。
おおおお、なるほどなるほど。
まあ、なおさらなんか、そう、あんまり、こう、そういう、こう、家庭のトークとかじゃなくやはりこうなんていうか。まあ、あの、中高時代からの友達のトークで年末、まあ、あの
うんうんうんうんうんうん。はい。 ああ、なるほどなるほど。
まあ、やはりこう、少しは仕事がどうとか、こんなことがあったんだよって、こう語る場もあるとは思うんですけど。まあ、せっかくね、あの、半日以上、こう、夜通しで遊べる機会なんで、まあ、なるべくなんかもう昔の、と友達に戻った感じというか。
はい。 うんうんうん。 はい。はい。
そういう感じで過ごせたらいいな、とは思ってるんですけどね。
なるほど。うーん、まあできるだけね、話題を、う、自分たちの共通項が多かった時のことに、なんか仕事、思い出とかね、より絞ってやれたらいいいいのかなという思いなんでしょうね。
ああ、そうですね。だから自分も気を使いたくないし、なるべくその1人だけその、そういう子にあんまり居心地悪い思いをさせたくないなって思ってますね。
うんうんうん。 はい。 うーん。まあ、ご自身もちょっとちょっと前までは、あのその別の別というかその、まあこの結婚のことに関しますと、結婚した組と独身組に分かれてて、ちょっとなんかそこで、のこんコミュニむ、価値観の微妙なズレを感じて、多少の居心地さの悪さを感じてたので、ま、それをね、その、ま、む、少数派になってしまった独身組の方にさらに強く味わせるのはちょっと
うんうん。うん。 はい。 ああ、そうですね。
まあ、うーん、心苦しいかなという気持ちがあるので、そこをもうちょっと配慮して、今度はもうそれをあまり出さないような流れにしていきたいな、という思いが、強くなってきたんですかね。うんうんうん。
そうですね。うん、なんか、あの、僕もしたんだし、おあの、君だけだから早くしなよっていうのもなく。とはいえ、あの、まあ、あまり触れなさすぎるのも変な話ですし。うん、なんかちょうどいい温度感で。
はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。
なんかこう、どういう感じにしたらいいかな。
ああ、そのその辺の話題の振り方のバランスでもちょっと悩まれてるんですね。うーん、なるほど。ななくせばいいっていうわけじゃなくて、ちょなかなかそれは大変ですよね。うん。
そうですね。 そうですね。なくせばいい、うん、そしたらなんか、仲良い割に不自然にはなるかなとも思いつつ。なんかあの、逆によく言うのが、あの「いや、結婚なんてするもんじゃないよ、大変だぜ」みたいなことも、よくい言ったりするじゃないですか？なんかそういうのもを言い過ぎるのもなんか違うかなとも思うので。うん。
うんうんうんうん。 はい。はい。 はい。 うーんうんうん。 うん。 ああ、でも、うーん、すま、そうですね。その不自然になるな感じで抑えるのがちょっとねということでしたら、まあ、ま、ある程度そのま、普通の会話にしてる間に登ってきて、自分に話を振られた時はなんかちょっと乗る感じで、うーん、特にこちらからあれなければないみたいな感じで、まあ多少ブレーキ役みたいなことを意識したらちょうどなんかその辺の、まあご自身がもうちょ直近まではその独身グループの方だったので、その気持ちもわかる、どれくらい抑えたら欲しいかなっていうので、ある程度バランスがまだ覚えてらっしゃるかと思うんで、うん、それ
ああ。 うんうんうん。 ああ。 うんうん。 はい。ああ、なるほどなるほど。ちょっと自分だったらどうかっていうのをまず率先して考えて、ま、割と、こう、ホスト役というか、聞き役に回るようなイメージだとやりやすいですかね。
うーん。 はい。 うーん。はい。はい。その方がちょっちょっと話の流れとかその分量のバランス的なコントロールもちょっと見えやすくなってくるのかなとちょっと思いましたね。うん。
うんうん。 ああ、でもなんかそっちにいた方が、自分がこうしたからって、なんかいろいろこう話すよりかは、なんか居心地よく過ごせそうなイメージはありますね。
はい。 うん、はい。 ああ、そうですか。はい。結構き自分ご自身でもちょっと聞き上手の方かなと思われますことはありますか？
うんうんうんうん。 いや、どうですかね。割となんか気使わないとペラペラ喋ってるようなイメージもありますけど。
ああ、うんうんうんうん。でも聞くのもそうだく苦ではないって感じですかね。
うん、そん そうですね。それもなんかそうやって決めちゃえば、ま、割とほんとになんかこう、地方に行ってる友達が戻ってきて、ま、どんな生活してるかとか、最近どうなのかとか、そういうのも、ま、純粋に気になりますから、うん、そっちをたくさんこう、お話聞こうかなって心から決めておけば、うん、なんか自然にそういう感じにはできそうです。
うん。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん、あ、そ、ちょっとそれは方針ちょっと見てきたみたいで良かったです。うーん。あとなんかなんか一緒になんかアクティビティ的なこともされるとおっしゃってましたっけ、どんなことをされるかもし、じん支障なかったらだいたいのことで教えていただいても大丈夫ですか？
そうですね。うん。 あ、なんかほんとはもうちょっと時間が取れたら、あの、ちょっとプチ旅行みたいな感じで、弾丸でいいから行こうって言ってたんですけど、やはりそこまでの時間は取れないので、ま、ちょっとこうなんか、あの、サウナとか好きな友達がいて、うん、サウナ行って、なんかこう美味しいもの買い出しして
はい。 ああ。 はい。 うんうんうん。<clicks tongue> あ、はいはい。 ああ、なるほど、いいですね。うん。
うん。で、なんか友達んちとか使えそうなので、なんかそこでこう、鍋とか、あの、ご馳走を食べながら、なんかちょっとしたゲームとか
なるほどなる。 う、うん。 ああ、はい。
そういうのやろうよみたいな話になってますね。うん。
なるほどなるほどね。なのでま、そういったあ、うん、アクティビティの方にちょっと盛り上げて、ちょっと会話のボリュームをうん、下げねちょっと比率を下げて楽しむということをすると、なんかうん、そこでね、居心地の悪さをちょっとでも減らせるかなってちょっと感じたのではい。
あ、そうですね。うん。確かにそう、うん、聞き役に回る感じで、かつ、ま、その、ま、一緒に会えたその物事を楽しむっていう、うん、整理をしておけば、なんか、あの、楽しく過ごせそうなイメージが湧いてきました。
はい。 うん。 はい。 あ、そうですか。ふそれはほんとに良かったです。
はい。なので、もうこん今年末なんで、すもうすぐなので、ちょっとそこ楽しんできたいと思います。
はい。はい。 はい。 はい、ぜひぜひ楽しんできてください。
はい、今日はありがとうございました。